آآ طبعًا أنا مقدّرة يعني وحاسة بيكِ جدًا آآ وعارفة إن إحساس زي ده ممكن يكون مأثّر عليكِ و آآ وتاعبِك نفْسيًا أوي، فبس خلّيني أعرف يعني كده الأول أنتِ قُلتِ لي العلاقة دي استمرت 6 سنين، آآ أنتِ إيه توقعاتِك اللي أنتِ كنت حاطاها في العلاقة و ولمّا العلاقة انتهت حسيتِ إن أنت بالخذلان، أو حسيتِ بخيبة الأمل اللي بتقولي عليها؟
بُصّي، هو التوقعات هي هاح هاشرح لِك، هي الفكرة إن العلاقة دي كانت يعني هو ما كانش موجود في مصر أصلًا هو كان برّه، يعني اتعرّفنا على بعض في مصر وبعد كده سافر وقعد 6 سنين برّه، يعني طول الفترة اللي إحنا يعني قع قعدنا فيها كعلاق آه بالضبط.
تمام. كنتم مرتبطين فيها، تمام.

صح، صح عندِك حق الصراحة. يعني لأ، يعني أنا ممكن بجد ألجأ لحاجة زي كده ت ت بحيث إن أنا زي ما أنت قُلتِ ممكن إن هو فعلًا ال ال الدكتور بي بي بيحلِّل مشاعري أو بيشوف آآ، المشكلة كانت فين بالضبط أو إن هي على الأقل بيحاول يخرجني شوية من الmood، بيقول لي على طرق ممكن تفيدني إن أنا أعالج نَفْسي بنَفْسي. هي الصراحة فكرة ممتازة جدًا يعني.
بالضبط. وخلّي بالِك، يعني برضه مع الفكرة دي وأنتِ رايحه له، حطّي في دماغِك إن أنتِ نهاية علاقة في حياتِك مش معناها إن حياتِك انتهت، ده بالعكس ده دي بداية جديدة. آآ، يمكن أنتِ كسبتِ أكتر لإن أنتِ خسرتِ حد آآ، م ما ما كانش بيخاف عليكِ، ما كانش بيحبِك، ما كنتيش هتبقي مبسوطة معاه، وبعدين كون إن أنتِ قدرتِ 6 سِنين تحافظي على العلاقة، أكيد إن أنتِ هتعرفي تحبّي نَفْسِك كويس أوي وتطلّعي نَفْسِك من الموقِف و و بمساعدة ال الأخصائي وأنتِ هتساعدي نَفْسِك كويس أوي، وت وهتلاقي نَفْسِك طلعتِ بسرعة من الموضوع، وعدّيتِ خيبة الأمل اللي عندِك، وخيبة التوقّعات اللي كانت موجودة في حياتِك دي.
اهم.